Ya paling selain peliharaan taman, gitu Kak ya, bisa aktivitas lainnya mengunjungi tempat-tempat alam, kalau memang berdekatan gitu ya di daerah kita. Seperti tadi, bisa lari pagi, bisa sport di Lembang bisa, apa namanya bisa camping gitu Kak ya, kalau misalnya memang dekat dengan alam. Nah terus, eee, maksudnya tuh gini, Kak. Sekarang kayak di kota saya di Bandung itu, alam itu sudah dekat, Kak, ya, tapi enggak enggak semua orang senang, Kak, ke sana. Jadi banyaknya tuh, banyaknya malah
Ah. Oh kenapa? Karena udah nggak menarik lagi, atau gimana?
Iya, banyaknya mager, Kak, males. <laughs> Banyak gitu, Kak. Malah kan yang sebenarnya orang-orang jauh mencari itu, gitu ya. Nah, orangs orang kitanya malah malah jarang gitu, Kak. Di kota-kota saja.
<laughs> Gitu kah? Oh, terus tapi lebih banyak di rumah atau lebih banyak di tempat pusat perbelanjaan kayak mall gitu?
Mall, Kak, banyak yang di mall sih. Padahal alam itu udah sangat banyak, sangat indah. Tapi kalau kitanya tuh enggak ada keinginan untuk mengenal alam, menikmati udara alam gitu ya, ya sudah, kita sudah pasti ke mall lagi gitu, Kak.
Oh, banyaknya di rumah. Mmm. Oke. Tapi kalau di sekitar perumahannya, Mas, atau kompleknya, Mas, itu, ada itu enggak sih kegiatan rutin beres-beres, eee, komplek gitu. Kayak misalnya, bersihin saluran, terus kemudian kayak tadi mungutin sampah dan lain-lain. Itu ada enggak sih?
Ada sih, Kak, sering, sekitar sebulan sekali gitu ya, jadi kayak
Tapi, Mas, ikutan juga? <laughs> Oh, enggak. <laughs> Oh lebih banyak ibu-ibu.
Enggak sih gitu. Itu buat ibu-ibu ya dan bapak-bapak dan bapak-bapak pensiunan gitu. Buat ibu-ibu gitu.
Oh. Oke oke. Oke deh, ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut, Mas, eee, apa yang yang yang, Mas, mau katakan tentang, kenapa sih kita harus dekat sama alam setiap hari ya?
Siap.